Да, я постараюсь себя останавливать, хотя, конечно, когда такое нахлынет, м, вот эта тревожность, очень тяжело бывает с ней справиться, особенно сразу, но когда она уже начинает изматывать, я, конечно, стараюсь к каким-то реальным вещам прибегать, да. Что сейчас, по крайней мере, всё хорошо, а, не стоит, э, вот нагнетать обстановку, придумывать, пс ну, бояться за неопределенное будущее. Да, но не всегда получается вот сразу остановить этот поток мыслей, мгм, но я буду стараться, конечно.
Я я тя понимаю, да, конечно, если у тебя уже, вот, э, тревожность эта присутствует, конечно, ты не сможешь, э, избавиться от неё просто, вот, знаешь, по щелчку пальца. Так это не происходит. И это действительно сложно, потому что ты человек, у тебя есть чувства, у тя есть эмоции. А, ты можешь по-разному чувствовать, начиная там с утра и до вечера, особенно, как бы, а, у женщины по-особому выра а, выстроенная чувствительность. Гормональный фон в том числе влияет на это. И поэтому ты должна относиться к себе снисходительно, да, даже если ты испытываешь такие чувства, что это нормально их испытывать, и не винить себя ни в коем случае за это. И и вот попробуй вот, э, вот эти простые шаги с точки зрения выравнивающих вот этих мыслей. И просто вот то, что ты будешь проверять свой бюджет, ам, там, составлять план, допустим, какой-то на следующий месяц. Это будет давать тебе, вот, точку опоры и стабильность, что на данный момент всё хорошо
Да, сложно. Это точно. Я постараюсь. Да.
вы в правильном направлении. На данный момент, э, нь н нет повода тревожиться, например.
Мгм. Да, я думаю, мгм, это может Да, это может помочь, если я буду записывать доходы, небольшие суммы, которые удаётся отложить. Возможно, посмотрев на какие-то, э, реальные вещи, да вот на список, то есть, м, что всё-таки у нас пока что всё хорошо, и мы потихонечку как-то, а, накапливаем свою финансовую подушку, что со временем эта сумма вырастет и будет, м, ну, тогда будет спокойнее, м, спокойнее настроить себя. То, что всё хорошо, что у нас, э, ну, как вот, п какие-то непредвиденные ситуации, а, можно будет решить. Да, но вот пока что с этим сложно, но я постараюсь настраивать себя на какой-то позитив и что всё будет хорошо.
Да, именно. А с